Mmh mh.
Que là, ouais, je réfléchirai un peu plus à ta question.
Bah oui. Bah moi, heu, bah en fait, je bloque quand même, heu
Mmh. Mais toi, tu fais comment? Ouais, les gens qui te
Je bah je non, mais en fait, je bloque, heu, je veux que ça soit accessible qu'à mes contacts, tu vois. Genre, heu, je je mets mon profil privé quoi, que ce soit Facebook ou ou Insta, tu vois.
Ah bah oui. Bah c'est ça. Ah bah oui.
Donc, heu donc voilà.
Donc voilà. Non, c'est vrai. C'est bien de faire ça.
Voilà.
Tu vas pas t'a t'afficher.
Ouais. Bah bah oui. Non. Mais le pire c'est que si tu tapes ton prénom et ton nom sur Google, tu vas te voir. <chuckles> Tu peux t'afficher hein. <chuckles> Tu es partout.
Non, c'est vrai, tu le fais tout seul hein. <laughs>
Ouais, mais franchement, heu <chuckles> franchement, franchement quand tu veux stalker quelqu'un, tu peux. <chuckles> Tu peux tout savoir sur sa vie, sa boîte, son entreprise où il a travaillé, ses copains d'avant. <chuckles> <coughs>
Ah oui, ça, c'est vrai. Ses copains. Ah ouais! Tu t'es déjà inscrite dessus? Non?
<blows air> Peut-être 1 fois, mais il y a genre 20 ans, je crois. <chuckles> Non, il y a 15 ans allez, pas 20 ans.
Ouais, j'allais dire, heu, pff il y a 10 parce que je crois pas que
Et heu, j'ai jamais com enfin, j'ai jamais s j'ai jamais de photo ou quoi que ce soit. Je veux juste voir s'il y avais quelqu'un de de mon lycée à l'époque, heu bref.
Ouais, ça a pas donné, heu
Non, non. Je trouve ça passe quand même. Ouais. C'est un peu grave ça. On n'a pas trop de faveurs.
Mmh ouais. <chuckles>
Donc du coup, allez, on se secoue un petit peu, je je sens la dynamique redescendre. <chuckles> Heu, l'impact. Oui.
<laughs> Est-ce que tu connais le le justement, heu, un gars sur TikTok qui qui chante tous les matins: «Et on y va! Motivation!» Tu connais ou pas?
<chuckles> Attends. Bah j'ai des copains qui m'ont envoyé un truc. Attends.
C'est sûr que tu as tu as dû tu as dû tomber sur lui, c'est sûr.
Il est un peu bizarre?
Bah, heu, bizarre, heu, il a il a une chevelure, heu, impo imposante. Hein?
Il a les cheveux bleus? C'est pas Hugo Hamlet?
Attends, Hugo Hamlet. Attends, je vais te dire comment il s'appelle.
Moi, on m'a parler justement d'Hugo Hamlet qui est, heu ah non, mais c'est un anglais lui.
Non, il s'appelle Yann Yann Leroux.
Ah. Yann Leroux. <laughs>
<chuckles> On n'est on n'est on n'est, heu, pas loin hein, du coup Hamlet. <chuckles>
<chuckles> Ah ouais, c'est pas mais, heu, c'est pas mal. <chuckles> Yann Leroux. <chuckles>
<chuckles> Yann et ouais, tous les matins, heu, i il danse en disant: «motivation» et voilà. Ouais.
Ah bon? <chuckles> Et sa photo, heu, c'est, heu, une petite fille?

Heu, non, sa photo, heu, je sur TikTok, hein?
Ah c'est pour ça, je sais j'étais sur Instagram.
J'ai oublié de préciser, ouais, pardon. Heu, ouais, non, sur sa photo, je crois que c'est lui.
OK, beh, j'irai voir. Parce que, ah moi TikTok, je vais être perdue. <chuckles>
Ouais, c'est une photo de lui, heu, <blows air> c'est un métisse, un mélange de couleurs. <laughs>
D'accord. <chuckles> Comme le chante, heu, Shy'm?
Heu, c'est pas elle qui chante ça. Tu sais? C'est, heu
Elle chante pas, heu, parler de ma vie, dis-moi avec qui je viens, qui est de la suite.
Ah oui si elle, oui c'est vrai. Je suis une femme de couleur, <chuckles> ouais, ouais, elle.
Femme de couleur. J'ai le mine au mot du cœur. Bah, oui pour parler <laughs>
Parler ou parler. <laughs> Exactement. Heu, est-ce que tu ch ch ch tu, enfin, tu consommes quoi toi comme contenu?
<laughs> pour que tu en restes en haut Oula, <chuckles> je compte sur le <laughs> Bah, alors. <laughs> Ah des comptes. <laughs> Tu prends quoi au McDo? <chuckles>
<laughs> Et je parle pas de McDo, hein, vraiment du contenu. <laughs> Si tu vois <laughs> vraiment, heu <laughs>
Oh purée. Tu sais qu'il y un mec qui m'a demandé ça une fois. <chuckles> Genre, heu
En plus, je t'ai posé la question il y a pas longtemps.
Ah oui, toi aussi ouais. <laughs> Non, mais
<laughs> Mais bon, heu, quand ça vient de moi, ça va. <chuckles>
Mais oui, mais oui, mais lui ça faisait chelou, il était là: «Heu, alors tu prends quoi toi au McDo?» alors qu'il habite pas Paris, il était Bordeaux, heu et donc du coup, j'ai dit: «Beh, moi d'habitude, je prends ça, ça et ça». Il fait OK, beh, je vais prendre exactement pareil ce midi alors. Je lui dis: «Ah bon? <chuckles> Heu, tu es pas obligé, heu, tranquille hein». <chuckles>
Ouais. Heu c'est c'est ça. <laughs> Oui, il a pas de personnalité, heu